Eleştiri alırken nasıl tepki verirsin?
Hımm. Yani, eleştiriye bağlı aslında. <chuckles> Evet. <chuckles>
<chuckles> Doğru. Ya, peki, hani, özellikle aldığın, böyle, çok çarpıcı aklında kalan bir eleştiri var mı? Örnek olarak verebileceğin bir şey.
Hı hı. Eee, evet. Mesela şöyle, eee, bir iş başvurusunda bulunduktan sonra bana geri bildirim vermek için 2,5 saatlik bir toplantı atmışlardı. <chuckles> Aynen ve bu olağanüstü bir süre, yani. Eee, şey, çok yapıcı kısımları vardı ve mesela çok hoşuma gitmişti bu kadar özen göstermeleri, yaptığım sunumun her bir, eee, sayfasına, eee, şey yapmışlardı, açıklama vermişlerdi. Çok hoşuma gitti. Bütün, eee, iş görüşmeme katılan 5 kişinin 5'i de oradaydı. Çok garip değil mi ya? <chuckles> Evet. <chuckles>
Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. <chuckles> Gerçekten garip. Yani, hem garip aynı zamanda da özellikle tabii bu kadar, eee, önem vermeleri, bu kadar değer verdiklerini göstermeleri de senin açından, hani, olumlu bir şeydir, diye düşünüyorum. Ya, özellikle peki, bu anda, ııı, hani, böyle bir geri bildirimi aldın. İşte, 2,5 saatlik bir toplantıdan bahsettin. Eee, hani, değer gördüğünü hissettiğinden de bahsettin. Eee, bunun yanı sıra o anda neler hissettin? Yani, şaşkınlık ve benzeri şeyler daha mı ağır bastı yoksa biraz daha, ııı, işin pozitif tarafından mı baktın?
<chuckles> Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Eee, ya, açıkçası ilk, eee, şeyi gördüğümde, toplantı bağlantısını bana gönderdiklerinde dedim ki: "2,5 saat herhâlde yanlışlıkla düzenlenmiş olsa gerek." diye düşündüm. Eee, evet. Sonra kamerayı açtığımda bir baktım herkes orada. İnsanda şey oluyor, hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadığım için dedim ki: "Ya, bunlar herhâlde beni işe alacak, onun geri bildirimini verecekler." diye düşündüm, yani. Eee, çünkü açıkçası insan, hani, ilk eleştiri duyduğu zaman ya da işe alınmadığına dair geri bildirim alacağını, eee, okuduğu zaman şey diye düşünüyor. Biraz savunmaya geçiyor. Yani, benim de ilk refleksim şey oldu, "Of! Şimdi kendimi açıklamam gerekecek saatlerce. Çok saçma." falan oldu. "Keşke" dedim, "hiç atmasalardı." İlk, eee, tepkim buydu ama. <chuckles>
<chuckles> Mantıklı. Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Evet. Hımm. Anladım. Ya, aslında, hani, gerçekten pozitif tarafını da hissetmişsin ama bir bakıma da biraz sanki, eee, şaşkınlık ve, hani, stres de yaratmış bu durum sende. Ya, özellikle bir de, eee, yapıcı bir eleştiri olduğunu söylemiştin hani, yapıcı şeyler söylediklerini söylemiştin. Ya, burada sen yapıcı ve kırıcı eleştiriyi nasıl ayırt ediyorsun? Yani, farklarını hemen fark edebiliyor musun yoksa birazcık üzerine düşünüyor musun? Bu konuda, eee, senin düşünce tarzın ne şekilde oluyor?
Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, kimin söylediği benim için mesela çok fark ediyor gerçekten, hani, ni niyetini bildiğin birinden geliyorsa diyorum ki tamam ben bunu kabul ediyorum ki, eee, daha fazlasını söylemesi için de karşımdaki kişiyi zorlarım sorular sorarım. Evet, yani, eee, neden şöyle oldu, nasıl geliştirebilirim vs. gibi. Çünkü orada şeyi biliyorum, yani, amacı aslında yargılamak değil de, hani, destek olmak. Evet, eee, niyet yani. <chuckles>
Hımm. Evet. Gerçekten mi? Hımm. Anladım. Hımm. Aslında, hani, biraz da kimin söylediği be benim için önemli diyorsun. Eee, kimin söylediğinin yanı sıra tabii ne söylendiği de mutlaka önemli. Eee, peki, burada, hani, diyelim ki sen yapıcı bir eleştiri aldın veya kırıcı bir eleştiri aldın. Bunlara karşı senin tutumun ne şekilde oluyor? Şimdi yapıcı kısmında özellikle, işte, biraz daha teşvik ettiğini söyledin. Teşvik edip, eee, biraz daha belki bundan faydalanmaya çalışıyorsun. Eee, peki, diyelim ki gerçekten kırıcı, eee, ama bir bakıma da doğru bir eleştiri aldın. Eee, bu durumda tepkin nasıl oluyor?
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Aynen. Hı hı. He. <chuckles> <chuckles> Dürüst olmam gerekir mi diye düşündüm. Ya aslında, şöyle bir şey vardı; yani, eskiden eleştiri aldığımda inanılmaz moralim bozuluyordu. Hemen bir de benim yüzüme çok yansır, normalde çok neşeli bir tip olduğum için, böyle, 100 metreden anlaşılır bir şey olduğu, yani, eee, şey yapamam, eee, farklı bir enerji yayarım, gülüyor olsam da ya hissedilir, yani. Ama, eee, şu an artık eleştirilere daha fazla, böyle, ımm, nasıl desem, nasıl tabir bulabilirim bunun için? Yani, bir ayna gibi görmeye çalışıyorum, hani, evet, rahatsız edici ama, eee, benim kendimi başkalarından görmemin başka bir yolu yok ki aslında <chuckles> diye düşünüyorum.
<giggles> A! Hı hı. Imm. Anladım. I hı. Çok doğru. Aslında çok doğru. Hani, yapıcı ve kırıcı eleştiriler, gerçekten belki farklı etkiler yaratsa da insanların bünyesinde, yapıcı da olsa, kırıcı da olsa bir şekilde bundan faydalanmaya çalışman gerçekten çok güzelmiş. Hani, bu durumda da ne olursa olsun ortada olumsuz ya ya da olumlu bir durum da ol olsa, eee, her türlü bundan biraz daha kendini geliştirmeye, eee, açıkçası payda çıkarıyorsun gibi anladım. Ya peki, özellikle birisi sana kırıcı şekilde eleştiri yaptığında hiç böyle şey yaşadığın bir örnek oldu mu? Hani, "Ya evet, tamam, doğru bir şey söylüyor ama yine de bu şekilde yapmaması lazım bu eleştiriyi" deyip karşılığında bir tepki gösterdiğin, eee, sözel olarak belki de bir tartışmaya girdiğin durum yaşadın mı? Aklında böyle bir örnek var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Hıı. Hıı. Hı hı. Ah! Yani, aslında çok, eee, uzun zamandır daha sakin bir hayatım olmasına ve insanlar eleştiri yaparken seçici davranmasına rağmen, eee, nedense yakın arkadaş grubumda bu zorbalama olarak da ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Evet, maalesef. <chuckles> Tabii ki. Yani, mesela, eee, şey yapıyoruz, oturuyoruz falan filan, biri diyor ki, "Sen de geçen hafta böyle dedin." diyor. Diğeri de diyor ki, "Evet ya, sen hakikaten şu, iii, dilinin kemiği yok, işte o ortamda bu söylenir mi?" Bir anda, yani, gülüp eğlenme, eee, şeyinden çıkıyor, sınırı yükseliyor. Çünkü, aynen. Eee, hâlbuki çok yakın olduğumuz için ben niyetlerinden şüphem yok ama o tavır, eee, bazen çok samimi olduğum insanlardan bile, o söyleme tarzındaki, ımm, gariplik, rahatsız edicilik veya hani gerçekten kırmaya çalışıyormuş hissini de almak çok kolay. Eğer o varsa ortada, eee, o da rahatsız hissediyor, kim olursa olsun.
Hı hı. A! Gerçekten mi? Biraz daha bahsedebilir misin? Hımm. Hımm. Ortam kızışıyor. <chuckles> Tamam. Doğru. Yani, aslında, hani, biraz daha belki yakın çevrenden aldığın bu tarz tepkiler herhâlde seni daha çok sinirlendiriyor. Ya, özellikle de, hani, onlara da bir tepki veriyorsun gibi anlıyorum. Eee, burada özellikle yakın çevrenin sana yaptığı eleştirilerin, eee, hani, altında bir kötü niyet olmadığını hissettiğinden bahsetmiştin. Ya, burada peki altında bir kötü niyet olmadığından emin olma şeklin ne oluyor? Yani, tamamen sana değer verdiklerini bildiğinden dolayı mı? Hani, yoksa sizin aranızdaki iletişim şekli artık buna dönüştüğü için mi bundan bu kadar emin olabiliyorsun?
Hı hı. Ay, evet, ya. <chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. Eee, bence artık samimiyetimiz o noktaya geldiği için, onları daha iyi tanıdığım için buna emin oluyorum. Normalde insanlarla da çok hızlı kaynaşan bir tipim ama, eee, yine de, eee, hissediyorum, yani, eğer bir art niyet vs. varsa ama en sevdiklerim, en yakınlarımın benim iyiliğim için konuştuğundan emin dahi olsam bazen öyle bir an geliyor ki şey diyorum, eee, "Önce bir egomla, eee, yüzleşmem lazım onu bir rahat bırakırsam senin söylediklerini evet, anlayabilirim." diyorum. Çünkü diğer türlü, eee, karşı argüman üretmek için konuşuyorum gibi oluyor. Yani, o hâlbuki bana bir eleştiride bulunuyor. Ben diyorum ki aslında şöyle şöyle ya, bir izin versene, yani, dinle önce, diyorum.
Hımm. Evet. Anladım. <chuckles> Doğru. Hımm. <chuckles> Hani, biraz da aslında belki öz eleştiri yaparak o zaman bu durumdan, eee, sıyrılıyorsun, eee, ve öz eleştiri yaparken de, hani, karşı tarafı dinlemeye önem verdiğini anlıyorum. Ya, karşı tarafı dinlemek gerçekten de bu gibi konularda önemli olabiliyor, eee, ama yine de ne olursa olsun tabii ister istemez bazen insanlar "Ya, bana kötü bir şey söylendi, kendimi savunmaya geçmem lazım." şeklinde hissedebiliyorlar. Peki, bu gibi durumlarda, eee, hani, kendini, eee, öz eleştiri yaparak aslında biraz da kendini durdurmak haricinde özellikle, böyle, hani, insan anlık olarak bazen parlayabiliyor ya da, eee, farklı sinirli tepkiler verebiliyor. Bu gibi durumlarda bu refleks tepkilerini nasıl kontrol altına alıyorsun?
Evet. Aynen. <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Hımm. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. A, bu konuda kendime çok yatırım yapmam gerekti. Çünkü, eee, duygularını r evet, regüle etmeyi, eee, çok uzun süre öğrenememiş bir insandım. Hep kafama esen şeyi yapar, söylerdim ama, eee, insanlar niyetimden şüphe etmedikleri için, eee, iii, gerçekten sıkıntılı bir şey yaşamadım bugüne kadar neyse ki. Eee, ama gerçekten de bazen dilimin kemiğinin olmadığı anlar oluyor, yani. Aklımdan geçen şeyi söylemek istiyorum, tutmuyorum. Eee, bunun farklı yansımaları oluyordu. Bunun üzerine çok çalıştım. Meditasyona başladım, yogayla tanıştım ve bu hayatımda bambaşka kapılar açtı, evet. <chuckles>
Gerçekten mi? <chuckles> Tamam. Hıı. Anladım. Evet. A! Ya, hani, bunun üzerine gerçekten bu kadar çalışmışsın. Hani, bu seni rahatsız eden bir durum anladığım kadarıyla ve bunu çözmek için uğraşman da aslında ne kadar bilinçli olduğunu da bir anlamda gösteriyor. E, peki, özellikle meditasyon benzeri şeyler yaptığını söyledin. Bu gibi şeylerin gerçekten bir faydasını gördün mü, peki, bunları kontrol altına almakta?
Hı hı. Evet ya. Hı hı. Eee, kesinlikle gördüm. Yani, o eski agresifliğim, eee, bir anda yükselmem vs. eee, tamamen azalarak, eee, yani, yok oldu diyemem hâlâ parlamalarım oluyor tabii ki ama. Yine de o anda ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bana en çok yardım eden nefes, eee, egzersiz türü mesela 4-4-8'dir. Bunu her ortamda kullanabiliyorum. Çünkü bazen, eee, diyelim ki bir yerden bir yere gidiyorum, orada etrafımda olan kötü bir olay var, bir kavga var vs. Ondan da, hani, kendimi korumaya çalışıyorum. Sadece, eee, iii, bir eleştiri aldığımda değil de, daha negatif olaylar sırasında da, eee, kendimi, eee, biraz öfkelenirken bulduğumda şey diyorum, "Sakin ol, şampiyon."
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tamam. A, anladım. Hıı. <chuckles> Yani, aslında, hani, genel olarak olumsuz bir olay yaşadığında biraz daha nefes egzersizlerine ve meditasyona yöneliyorsun. E, bunların da faydalarını görüyorsun, e, faydalarını gördükçe de tabii ki kullanmaya devam ediyorsun. Peki, bunların yetersiz olduğu durumlar oluyor mu? Yani, diyelim ki kötü bir olay yaşadın. İşte, bu kötü bir kırıcı bir eleştiri de olabilir. Ya da bunun haricinde farklı seni kıracak, seni üzecek bir şey de olabilir. Ya, bu gibi durumlarda, "Şu an sakin olmalıyım." işte, "Nefes egzersizi yapmalıyım." deyip, yine de hiçbir şekilde tepkilerini kontrol altına alamadığın oluyor mu? Yoksa artık bu durumu tamamen çözmüş bir insan mısın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> A, o durumu tamamen çözmem için herhâlde kırk fırın ekmek yemem gerekiyordur, yani. Eee, ama keşke yine de bir şeyler oluyor ama küçük bir örnek verebilirim bu arada, dün bir şey yaşandı da. <chuckles> O zaman bahsedeyim. Eee, arkadaş grubumuza yeni bir, eee, arkadaş, eee, yeni bir çift katıldı, diyeyim. Eee, şöyle bir özellikleri ortaya çıktı. Evlerinde mesela tarihi geçmiş ama hiç açılmamış şeyleri, çünkü çok fazla stokla alışveriş yapıyorlar, neden bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor. Eee, mesela dün akşam onları çağırdık, geldiler ve her seferinde, bunu sürekli yaptıkları için söylemiş olmama rağmen kibar bir şekilde, yine, eee, böyle, bir poşet cipsle gelmiş şey diyor, "Tarihleri bir ay geçik ama bugün ye yeriz, eee, biz yemesek de siz yersiniz." Ben de aldım poşeti. Evet, yani, ç ço çok enteresan değil mi? Ya, aşırı çok garip, yani. Sonra şey yaptım, eee, ald hepsini aldım, eee, poşeti, kapattım ve direkt çöpe attım, mesela. Onların önünde, evet.
<chuckles> Tabii. Tamam. Evet. A! Gerçekten mi? <chuckles> Hani Hı hı. A, yani, ha burada aslında tepkilerini biraz kontrol etmekte zorlanmışsın. Çünkü, hani, yaşadığın olay belki de, eee, biraz daha ileri seviyelerde bir, eee, olay olduğu için, hani, nefes egzersizi ve meditasyonla çözememen normal olarak görülebilir. Eee, peki, böyle bir durumda bu arkadaş arkadaş grubunuza yeni katılan bu çiftle ilgili, eee, kendiniz aranızda eski arkadaşlar olarak konuşup bir tepki göstermeyi düşündünüz mü? Yoksa biraz daha, hani, "Ya, bunlar böyle insanlar, eee, biz de ona göre davranalım." şeklinde bir tavır mı sergilediniz?
<chuckles> Aynen. <chuckles> Evet. Hayal edemedim. Hı hı. Imm, aslında herkes daha kibar bir yaklaşımla, hani, olabilecek en nazik şekilde bunu belki defalarca söyledi çünkü, eee, herkese bunu yaptığını biz aylar sonraki bir, eee, konuşmamızda fark ettik yani. Öyle, çok sık görüşmüyoruz ama evet, ne zaman bizden birilerine gidiyor olsa, eee, aynı şeyi yapıyormuş. Eee, sonradan bunu fark edince dediğin gibi, eee, insanlar şey dediler, hani, "Tamam, biz elimizden geleni yaparız, açıklarız, tamam." Kibarlar hâlâ şey diyorlar, "Yok, ben yemem, işte, istersen başka birine ver." vs. gibi ama ben artık dün, eee, herhâlde zıvanadan çıktım ve direkt çöpe attım "Bunu kimse yemeyecek." dedim. Kısa bir sessizlik oluştu. Evet, o sıra insanın aklına tabii meditasyon, yoga vs. gelmiyor ne yazık ki. Keşke gelse. <chuckles>
Hımm. A! Sonradan anladınız. Hı hı. Anladım. <chuckles> <chuckles> Doğru. Doğru, hani, bu gibi bir durumda gerçekten aklına gelmemesi çok normal. Eee, hani, verdiğin tepkiden de aslında belki karşı tarafa bir mesaj da göndermek istiyorsun o anda. Tabii bum bu mesajın sertliği de sana yapılan eylemin, eee, seviyesine bağlı olarak değişebiliyor ister istemez ama, hani, özellikle ben bir de şunu merak ettim şimdi sen bunu anlatınca. Iıı, özellikle arkadaş ortamında, iş yerinde, ailenle mutlaka çeşitli eleştiriler alıyorsundur, eee, ve bu eleştiriler sonuç olarak kimden geldiğine göre senin tepkinin de değiştiği şeyler. Mesela iş yerinde gelen bir eleştiriyle ya da ailenden gelen bir eleştiriyle veya arkadaş grubunda olan bir eleştiriyle nasıl başa çıktığın konusunda farklılıklar var mı? Yani, tamamen "Ailem benim için çok önemlidir. Onlara karşı hiçbir şekilde, ııı, atıyorum, sert bir tepki vermeyeceğim." gibi düşüncelerin, keskin noktaların var mıdır?
<chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> Aynen öyle. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Eee, eskiden eee, hepsine karşı tepki vermek üzerine bir hayat yaşıyordum ama şu an kendime mesela şunu soruyorum, eee, kişiler arasında hiç ayırt etmeden "Ben şu an bu söylenen şeyden bir şey öğrenebilir miyim?" Yani, beni geliştirebilecek herhangi bir fayda var mı ve karşı çıkıyorsam da evet, bunu da belirtiyorum, diyorum ki, eee, "Şu noktada katılmıyorum." diyorum daha sakince, eskiden hiçbir şeye katılmıyordum, <chuckles> söyleyeyim. Evet, bunu deniyorum mesela örnek olarak bunu söyleyebilirim.
<giggles> Hımm. Çok mantıklıymış. Hı hı. Anladım. Yani, aslında biraz daha yine ili ııı, tabii ki eleştirinin kimden geldiğine, nasıl bir ilişkin olduğuna bağlı olarak tepki veriyorsun ama eskiye göre belki de kullandığın yöntemlerle biraz daha kendini aslında dizginleyebiliyorsun bu konuda. E, bunun da anladığım kadarıyla faydalarını da görüyorsun ve faydalarını da gördüğün için tabii ki bu konuyu hâlâ geliştirmeye çalışıyorsun ve geliştirdikten sonra da hayatında uygulamaya devam ediyorsun. E, çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim.
Hı hı. Aha, evet, şükür ki. Hı hı. Evet. <giggles> Ben teşekkür ederim.